Erzähl mal von deinem 1. Schultag.
Ja, kann ich gerne machen, wenn ich mich denn auch gut erinnern kann. Ist ja auch schon echt lange her. Aber ich habe noch ganz klar im Kopf, ist ja hier in Berlin, in das war in der evangelischen Schule, und da war auch 'ne ganz also, es ist 'ne recht moderne Schule gewesen- immer noch. Und daneben war auch 'ne ganz moderne Kirche, die so dreieckig, äh, geformt war, ganz cooles Design. Und alles rundherum war auch echt schön, alles sehr sonnig, sehr offen, äh, sehr großer Gehweg. Also, der erste Eindruck also, war ja nicht der 1. Eindruck, ich kannte es ja noch von der Vorschulzeit. Ähm, aber es war auf jeden Fall 'n sehr schöner, aber auch 'n bisschen ängstlicher Moment.
Ja. Mhm. Oh. Ja, ähm, weißt du noch, was die Ängste so waren?
Ja, generell alles, was so neu ist, finde ich schwierig, ne? Oder war schon immer irgendwie der Fall. Äh, das Unbekannte, ne, ist erst mal böse.
Mhm.
Und, ähm, obwohl ich ja von der Vorschule, die ja genau da auch war eigentlich schon vieles kannte und ja auch viele Leute schon kannte, war es irgendwie komisch, weil da waren die ganzen Eltern dann dabei, ne, und einige Lehrer, und dann waren wir halt alle in dieser Kirche, hatten da dann so 'ne ja, was weiß ich, s so 'ne Art Gottesdienst mit 'n bisschen Singen. Äh, und dann gingen wir halt alle zusammen, äh, zur Schule rüber. Und da habe ich dann irgendwie auch geweint, weil irgendwie war das, ich weiß gar nicht also, irgendwie Angst vor dem Unbekannten einfach in dem Moment.
Mhm. Mhm. Wow. Mhm, mhm, das war ja dann richtig 'ne Zeremonie schon, also, mit Kirche- 'n ganzes Ritual. Interessant. Ähm, sehr interessant, wie das so unterschiedlich sein kann.
Ja, das ist halt scheinbar damals so konzipiert gewesen, die sind halt wirklich fast nebeneinander und, ähm
Mhm.
ja, es war auch immer recht cool, dass man da so, äh, regelmäßig hingegangen ist. Ich glaube, sogar einmal die Woche und aber ist ja egal, das war ja jetzt, äh d das war ja die Zeit danach im Prinzip. Genau. Dann sind wir da halt lang gel gangen zur Schule. Ich glaube, weil ich einfach dann die anderen Mitschüler zum Teil nicht kannte, neuer Lehrer und, ne, weil da auch so viele Leute waren, die ganzen Eltern, äh, war ich so ‘n bisschen überfordert, glaube ich, für ‘n kurzen Moment.
Mhm. Mhm. Ja, total verständlich. Kannst du dich da an den Gottesdienst noch davor an was erinnern? Also, habt ihr da bestimmte also, Vorstellungen gab‘s da wahrscheinlich nicht, aber was war da so zum Thema? Oder, hat es dich noch mehr aufgeregt dann gemacht?
Mhm, klar, also erst mal waren da dann natürlich auch sehr viele Leute. Ich glaube, da waren auch noch so ‘n paar Verwandte dabei, ne, so als genau, wie so ‘n bei ‘nem Event, war aber schon morgens. Ähm, und ja, ich glaube, das war eher so ‘ne Art Begrüßung, äh an die Eltern wurde sich auch kurz gerichtet, ähm, ja, und dann war‘s eigentlich irgendein Lied oder so ‘n paar Lieder werden dann immer gemeinsam gesungen. Äh, genau. Aber, genau was worum‘s noch mal da ging, weiß ich auch nicht mehr.
Mhm. Mhm, mhm. Und, hattest du auch positive Emotionen? Also, so ‘n s ‘n ‘n ‘ne positive Aufregung oder vielleicht sogar ‘n Stolz, dass du jetzt ‘n Schulkind warst?
Hm, ne, so habe ich gar nicht gedacht damals. Ähm. Das einzig Positive war eigentlich, dass mein Bruder noch dabei war. Und, äh, der ging da auch zu der auf die Schule, aber halt viele Klassen über mir. Und ich weiß nicht, ob er gefragt hat, ob er das durfte oder ob es nur einfach zeitlich gepasst hat, aber der war da halt dann auch, hat mich dann, ja, ich glaube von der Kirche dann auch noch mit zur Klasse begleitet. Äh, das hat mir dann noch mal so 'n bisschen Rückhalt gegeben und, ähm
Mhm. Ja.
genau und dann waren wir ja in der Schule, haben da die die Schultüten noch bekommen. Ich glaube, das war dann erst da, ne? Und das war dann sozusagen ja genau, die Fackel wurde weitergegeben. Jeder hat 'ne Schultüte bekommen und dann sind die Eltern auch gegangen.
Mhm. Mhm. Das ist auch schön. Ähm, wie war das mit der Schultüte? Hast du die selber auch vorher schon gesehen? Hast du die selber vorher gebastelt oder wurde die dir gekauft oder sogar von der Schule irgendwie gestellt? Das klingt fast so intern, als käme das von der Schule.
Ne, ne, das war einfach dann, äh ich weiß auch nicht, warum diese Tradition woher die überhaupt kommt, aber auf jeden Fall haben da auch alle mitgemacht. Äh, ich bin mir noch sehr sicher, das war 'ne selbst gebastelte. Meine Eltern oder grad meine Mutter, äh die war schon immer recht kreativ und, ähm, da einfach so 'n Standardding kaufen, das hätten die niemals gemacht, ne? Da bin ich mir sehr sicher, die war selbstgemacht. Sah jetzt aber auch nicht super ausgefallen aus, ne? Also, äh, jetzt nicht übertrieben mit mit was weiß ich noch LEDs dran und so so ganz solide. Aber ich weiß kaum noch, was drin war. Ich glaube, 'n paar Süßigkeiten, aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich die Sachen, die ich nicht so cool fand, auch, äh, einfach gar nicht mehr im Gedächtnis jetzt.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. <laughs> Hast du dann ausgeblendet, lieber sofort vergessen, ne? Die Hefte und so. <laughs>
Genau. Ja, ja, vielleicht noch Orangen, ne? Äh, v äh, v irgendwas will man den Kindern ja immer Gutes tun, noch irgend 'n Obst oder so 'n Kram kann war da vielleicht auch noch drin.
Ja, ähm, erinnerst du dich noch an deinen 1., äh, Schulranzen? Durftest du den mit aussuchen und hattest du den da auch schon?
Oh, das also, wahrscheinlich hatte ich ihn da schon, ja. Ähm. Genau, das waren damals ja noch diese super kantigen, eckigen, wie haben wir die ge Tornister oder so genannt, ähm, und die waren ja auch furchtbar. Die waren ja immer dann in superbunten Farben. Die waren super unpraktisch, weil sie ja halt auch so 'n so steinhart waren. Wenn man irgendwo hängen geblieben ist oder gegen, das tat ja richtig weh auch, wenn man den abbekommen hat aus Versehen mal. Also, ganz komisches Konzept, dass dass die ich weiß auch gar nicht, ob's die heute immer noch gibt, oder ob das eher damals so 'n Trend war, aber ich glaube, den hatte ich dann auch zur 1. Klasse, ja. Aber ich habe ihn mir nicht selbst ausgesucht.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Warst du damit, ähm, zufrieden mit dem Design davon?
Damals war es mir noch echt egal, so rückblickend, auch wenn ich mi mir 'n paar alte Fotos angucke. Da bin ich halt wirklich so ganz bunt rumgelaufen, habe habe aber nie selber drüber nachgedacht. So, ich habe es einfach angezogen, weil meine Eltern das da halt irgendwie hingelegt haben oder weil's halt da war. Aber also, das war alles sehr, sehr bunt. <chuckles> Also, meine Kleidung, wie auch der Schulranzen. Also rückblickend, äh ja, jetzt nicht schlimm bunt, aber jetzt rückblickend find ich's auch nicht wirklich schön.
Mhm. Ja. Ja. <giggles> Schön. Na ja, aber schön lebensfroh auch irgendwie, ich meine, für 'n Kind. Ähm. Was, äh, was waren da weißt du noch das Design also von dem von dem, äh, Schulranzen? Was waren da für Bilder drauf? Hat das dir dann irgendwie doch noch gefallen? Waren das Sachen, die du dir gerne angeguckt hast?
Ja. Hm, ne, also so, ich sage mal, kindisch war's nicht, dass da jetzt noch irgendwie so 'n kleiner Comic-Elefant oder so drauf war. Ähm, ich glaube, das waren so 3, 4 Farben, die
Mhm.
das ist schwer zu beschreiben. Ich äh, ja genau! Ich glaube so 'n Army-Muster, das t trifft's jetzt nicht, aber, ne, so dieses Muster von dieser typischen Tarnkleidung, so ganz grob von der Art her war das dann in der äh, war in in bunteren Farben, und das sah halt nicht nach diesem Militärmuster aus.
Mhm. Ja. Mhm. Okay, also so ganz cool für Jungs. <laughs> Ja.
<chuckles> Ja. Ja, da war aber auch glaube ich wirklich so 'n dunkler Pink-Ton oder so bei. Also es war schon echt echt grenzwertig, <laughs> rückblickend betrachtet für für mich. Weil jetzt trage ich ganz dunkle Kleidung eher. Ne, aber war ja gut gemeint. War ja auch alles ganz schön und damals hat's mich auch überhaupt nicht gestört.
Mhm. <chuckles> Künstlerisch. Ja. Ja. Ja. Und dann genau, also, noch mal zum Thema Kleidung auch, ähm. Also, deine Eltern haben dir dann auch die Kleidung, äh, da rausgelegt. Äh, war die dann auch also kirchentauglich so ausgesucht? Wie warst du angezogen? Weißt du noch, wie andere angezogen waren und wie du dich, äh, damit wohlgefühlt hast?
Hm Da kann ich mich kaum noch erinnern. Ich glaube, wir hatten schon normale Kleidung an, ne? Das war ja äh, ist wie gesagt ja 'ne evangelische Schule. Das heißt, da war ja die Kirche so 'n bisschen mit, äh, verbunden. Ne, das heißt, das war jetzt nicht so'n Special Event mit Anzug und allem drum und dran, sondern
Mhm.
ja, da war halt einfach auch so Religion 'n einfach 'n Teil davon. Genauso wie Sportunterricht, ne? Das hat jetzt nicht alles überschattet, sondern war einfach so 'n Teil ähm, so 'n bisschen die Weltanschauung sozusagen. Und ich glaube da hatten wir auch immer ganz normale Kleidung an und am 1. Schultag dann auch.
Ja, ja. Ähm, und gab es von diesem 1. Schultag ein besonders klares Bild oder einen Moment, äh, den du nie vergisst, zum Beispiel die Schultüte, das Klassenfoto oder eine Lehrerin, ein Lehrer oder vielleicht sogar, ähm, 'n Freund, 'ne Freundin, die du da sofort klenn kennengelernt hast und was dann 'ne schöne Freundschaft wurde?
Ich kann mich noch gut erinnern, als wir dann in der Klasse waren, ähm, hat sich das schon 'n bisschen angespannt angefühlt. Weil fast schon wie bei so 'nem ja, wie wenn jetzt irgendwie alle Leute in also, erwachsene Leute in 'nem vollen Bus stehen, ne? So 'ne gewisse Grundspannung, da ist ja keiner gerne. Äh, alles voll, die Klasse war ja auch voll, ne? Irgendwie dann 28 Schüler, war ja damals auch schon so der der Standard. Ähm, und wir kannten uns halt nicht oder es waren sehr viele Neue zusätzlich zu denen, die ich aus der Vorschule kannte. Da kann ich mich noch ganz klar erinnern, erst mal alles wäre ja noch so ruhig. Keiner wollte wirklich jetzt auffallen oder mit anderen reden. Aber als sich das so 'n bisschen gelockert hat ich weiß auch gar nicht mehr warum, da bin ich einmal so über so 'n paar Tische rübergerannt, ähm aber ich habe auch keinen Ärger dafür bekommen oder so. Äh, ich weiß auch nicht mehr warum, <laughs> aber daran kann ich mich noch erinnern. Dann bin ich einfach über 'n paar Tische gerannt. Ich fand es da vielleicht cool, weil vielleicht 'n paar andere auch irgendwie grade sehr spielerisch aktiv waren. Ja, also, das habe ich noch im Kopf.
Mhm. Ja. <laughs> Ja. Ja. Mhm. <laughs> <laughs> Ach, lustig. Ja, und also hast du das Gefühl, du hast es gemacht, um dich auch so bisschen so zu beweisen oder einfach, weil du Spaß hattest und weil du das Gefühl hattest: „Okay, Party.“ <chuckles>
Ja, ich glaube, ähm, ja, weil‘s auch so 'n starker Kontrast war. Alles war eher noch so angespannt, weil die Eltern waren ja davor noch dabei, ne? Bei den ersten, ich sage mal, 2 Stunden des Tages. Ähm, da benimmt man sich ja auch noch mal anders und ich glaube, als wir dann wirklich die Klasse ne, 'ne Kinderklasse dann waren und nur die eine Lehrerin da war ich glaube, das war dann in der 1. Pause, ähm genau, da war dann so das Gegenteil auf einmal der Fall, ne? Erst angespannt und dann hatten wir endlich alle so 'ne gewisse Lockerheit.
Oh, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Glaubst du, dass auch viel Anspannung von den Eltern kam und sich irgendwie übertragen hat?
Ja, rückblickend auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch für die Eltern 'n großer, ähm, Wechsel, grad für die, die die Schule halt nicht kannten. Die haben ja ihr Kind zum 1. Mal da hingeschickt, ne? Da ist ja alles noch neu, äh, die sind sich unsicher vielleicht. Ähm, klar und das wird auch auf die Kinder übertragen oder auch der Zeitdruck, ne? Manche haben vielleicht gesagt: „Oh nein, ich muss gleich zur Arbeit“, ne? Ähm ähm, pf dann ist ja auch so ‘ne Spannung in der Luft bei vielen Eltern.
Ja. Ja, definitiv, definitiv. Und, das spüren ja auch die Kinder dann immer ganz schnell und, äh, <chuckles> agieren das dann manchmal aus. Ähm, gab's dann, äh wurde schon gleich 'ne Sitzordnung bestimmt am 1. Tag? Ähm, gab's da auch irgendwie dann Druck oder hast du gleich Leute gefunden, neben denen du sitzen wolltest oder Leute haben dich gefunden und haben dich angesprochen?
Oh, ich kann mich grad noch erinnern, bevor ich dazu komme ähm, genau, nachdem wir ganz am Anfang dann in der Schule waren, die Schultüten bekommen haben, die Eltern gegangen sind, dann waren wir erst noch in der Aula. Auch 'ne riesige Aula, richtig schön gemacht, auch alles modern, ähm, und da gab's dann erst mal die Zuweisung zu den Klassen A und B.
Mhm. Ja. Ja.
Da erinnere ich mich jetzt noch dran. Stimmt, das war dann auch noch so 'n bisschen angespannt <chuckles> und, ähm, genau, danach kamen wir dann logischerweise erst in die Klasse und da gab's dann keine Sitzordnung. Ich weiß noch, das war so 'n wie so 'n Hufeisen, 'n großes Hufeisen
Ja.
ähm äh, waren die Tische angeordnet und ja, jeder konnte sitzen, wo er wollte. Ich saß, glaube ich, eher so mittig oder 'n bisschen mehr hinten.
Mhm, mhm, mhm. Okay. Und, hast du da dann auch Freunde kennengelernt über diese Sitzordnung oder wurdest du angesprochen? Hast du angesprochen? Warst du eher ängstlich, ähm, in Kontakt zu gehen?
Ja, ich war auf jeden Fall, äh, anfangs immer ängstlich. Ich habe da nicht groß andere angesprochen, aber, ähm, ja, so in dem Kindesalter ist es irgendwie auch sehr leicht, ne? Äh, in der Pause spielt man ruckzuck miteinander. Also, das geht da nach 'n paar Tagen ist es, glaube ich, schon richtig losgegangen und alles war deutlich lockerer. Am 1. Tag weiß ich nicht mehr. Also, man spricht ja auch noch nicht so viel in dem Alter, ne, da ist ja noch sehr viel über Spiel und Spaß und man redet nicht über Gott und die Welt. Hm, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr schnell da wohlgefühlt.
Ja. Ja. Ja. Das ist ja auch schon mal schön. Ähm, hast du auch das Gefühl gehabt, dass, äh, die Lehrerin der Lehrer da gut, äh, dazu beitragen konnte zu dem Wohlfühlen oder eher nicht so?
Auf jeden Fall. Also die, ähm, Grundschullehrerin, die wir da von der 1. bis zur 3. Klasse hatten, die war wirklich wie so 'ne richtig freundliche Großmutter im Prinzip. Also wirklich die die perfekte Lehrerin dafür, die hat so 'ne Ruhe ausgestrahlt. War auch ab und zu mal streng mit den nervigen Kindern, sage ich mal, die dann, äh, zu zappelig waren. Das traf auf mich aber nie zu und da war das einfach das war großartig. Das war auch, glaube ich die die beste Klassenlehrerin, die ich da je hatte.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und was habt ihr so für Spiele gespielt aufm Pausenhof?
Hm, ich weiß noch, es war nicht Fußball, weil Bälle waren da irgendwie in der Pause nicht erlaubt, meine ich. Ähm, oder nur sehr wenige haben da Fußball gespielt. Das war dann also viel mit ja, viel mit Fantasie oder Fangen zum Beispiel, äh, oder ab und zu auch mal Spaßkämpfe, aber das kam erst etwas später. <chuckles> Da haben die Lehrer auch manchmal gedacht, das ist ernst, da meinten wir immer: „Nein, ne, wir wrestlen nur oder ringen nur 'n bisschen aus Spaß.“ Ähm, ja.
Ja. Mhm. Aha. Okay, das klingt sehr maskulin. Äh, es haben die haben die, ähm, Mädchen auch, äh die Jungs auch mit den Mädchen gespielt oder war's getrennt?
<laughs> Ich glaube, das war damals schon noch recht getrennt, genau. Da waren die Jungs bei den Jungs, die Mädels bei den Mädels. Aber es hat Spaß gemacht.
Das klingt auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, ja, so die 1. Schulzeit ist ja auch schon sehr sehr interessante Zeit. Ich danke dir für deinen interessanten Beitrag.
Ja, sehr gerne doch.